Còn phải tùy theo là cái trường hợp đấy là chi tiết cụ thể như thế nào thì mới tìm được cái bài hát phù hợp, cũng rất là rất là, kiểu, tỉ mỉ mày mò đấy chứ. Ờ, ơ, thế thì, ừm, đấy là trước giờ nãy giờ là toàn, à, về cái, kiểu, là chủ động đi tìm âm nhạc không? Bây giờ nhá, bây giờ không phải là chủ động nữa mà là khách quan một tí này. Ví dụ như là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
ừm. Ừm, ưm. Ừm.
Ừm, trong cuộc sống thì c có những cái bài nhạc mà, kiểu, tự nhiên người ta mở lên xong mình nghe thấy ví dụ như là, ờ, ờ, hàng xóm mở bolero này, hoặc là hàng xóm mở nhạc quê hương này, ừ, thậm chí là ông hàng xóm bên cạnh, ờ, mở nhạc Ấn Độ chẳng hạn như thế. Ừ, thế thì chẳng may mà những cái, a, bài hát đấy mà chẳng may bạn, à, vô tình bạn nghe được ấy thì không biết là, ờ, kiểu, bạn có bị ảnh hưởng không?
Ồ, vậy hả? Ừm, ừm, à, nhớ nhớ rồi. Mình nhớ ra rồi, ừm. Nói chung là nhà hàng xóm á thì mở karaoke, nhạc vàng này kia thì mình không thích thật tại vì hát karaoke dở quá, nhưng mà hồi xưa mình đi làm mình có đi xuống cái phòng văn thư á thì cái chị văn thư chị rất là thích nhạc Lệ Quyên nha. Mà nhờ mà chị mở vậy mình thấy là Việt Nam cũng có những cái người diva hát rất là hay nên mình cũng thích, lâu lâu mình đi xuống hay chọc chị là bữa nay hổng hổng hông hông nghe Lệ Quyên hát nữa hả? <laughs> Ừm.
<laughs> Ừm. Ừm, <chuckles> hóa ra là thế cũng rất là cũng rất là, kiểu, dễ thương ha, công nhận. Ừm. Thế thì vậy là vậy là những cái âm nhạc đấy là cũng, kiểu, ơ, cũng, ơ, k kiểu có khi mà vào đầu bạn ấy thì có có ảnh hưởng đến một phần đến cái gu âm nhạc của bạn không? Kiểu, nó có ảnh hưởng? Hay là bạn chỉ nghe xong rồi bạn bỏ qua thôi?
Ừm, ừm. Mình mình nghe xong mình thưởng thức ngay cái lúc mà mình ở cái căn phòng đó thôi bạn. Còn nếu mà đi lên mà mình chọn nhạc thì mình sẽ chọn lại cái nhạc của mình thôi, ô, mình cũng hòa nhập nhưng mình hông hòa tan.
Ồ, chill nha, chill nha. <laughs> Ờ, hay nha, hoà nhập nhưng không hòa tan, mặc dù là cũng nghe cũng thưởng thức nhưng mà, ờ, ờ. <laughs> Không phải gu thì cũng, kiểu, im lặng, đúng không? Ờ, để, ờ, cho người ta tự, à, tự, à, ch tự, à, thưởng thức gu âm nhạc của họ. Ờ, thế thì không biết là bạn có những cái mẹo nào mà tìm ra những cái bài hát mới không? Ờ, tại vì nghe đi nghe lại một bài thì cũng khá là, kiểu, nhàm chán ấy. Không biết là bạn, à, làm cách nào để tìm ra những cái bài nhạc mà nó hợp gu của bạn nhỉ?
Cứ xuống mà chê rồi bả hông làm việc cho mình rồi sao, đúng hông? <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm.

Ừm. Thế thì trong cái bước tiệc ca hát đấy, ờ, ừm, ngoài cái việc mà bạn hát ra thì khi mà bạn nghe những cái người khác hát ấy, thì bạn có cảm thấy là bản thân mình, kiểu, tự nhiên nghe người ta hát cái bài đấy xong, bản thân mình lại hiểu không? Bạn hiểu bản thân hơn không?
Ừm. <laughs> Cũng cũng có. Xong rồi cũng hiểu người khác hơn nữa, kiểu như là, nhiều khi là nhìn nhìn cái gu âm nhạc cũng đánh giá được là họ là cái người như thế nào á. Kiểu như là ừm, cái tính cách như thế nào người ta sẽ chọn cái nhạc đó, kiểu vậy.
À, thế hả? À, thế á? Ờ. Cũng rất là hay nha! Đoán tính cách qua gu âm nhạc à? Cái này cũng khá là mới. Thế không biết là bạn có thể kể cho mình xem là, ừm, theo bạn ấy thì bạn thường đoán tính cách qua gu âm nhạc như thế nào? Ví dụ như là thể loại âm nhạc nào thì phù hợp với những cái tính cách nào này? Hoặc là, ừ, thể loại âm nhạc nào thì, ờ, cái người đó lại có cái tính cách đấy nên mới nghe nè?
Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, kiểu, mình có một cái người chị cũng đồng nghiệp cũng chơi thân á thì ị chị đó thích, a, âm nhạc của The Weeknd. Thì chị ấy ngoài ở ngoài cũng rất là mạnh mẽ, gai góc mà chị tập boxing này kia đó, nên là cái tính tình cũng rất là mạnh mẽ thì cũng hợp với cái cái gu âm nhạc đó. Nhưng mà nhiều nhưng mà chỉ vẫn có một cái tính gì đó nó rất là gợi cảm, rất là nữ tính ấy, thì nó cũng giống là trong âm nhạc của The Weeknd á vẫn có những cái khúc mà nó rất là sexy, cái nhạc nó rất là, ờ, quyến rũ á. Nên là mình thấy là cũng định hình một cái phần như tính cách của chị ngoài đời.
Ừm, ừm. Ừm. Wow, hóa ra là thế! Công nhận đó nha, nhiều người mà bên ngoài nhìn có vẻ gai góc như thế thôi, nhưng mà gu âm nhạc lại lại rất là s kiểu, sướt mướt nhẹ nhàng ấy. Ừ, công nhận, công nhận. <laughs>
Ừm, ừm. Đúng rồi, rồi tới khúc mà bả bận cái đầm body lên là sướt mướt luôn, ừm.
Trời ơi, thế luôn. Ừm, công nhận, công nhận nha, âm nhạc cũng là, kiểu, phản ánh, ơ, cái nội tâm của một người ấy. Thế thì, ờ, không biết là, ừm, ngoài những cái việc mà, ờ, âm nhạc giúp bạn hiểu bản thân hơn thì âm nhạc, kiểu, có an ủi bạn, ừm, trong những cái trường hợp ví dụ như là khi bạn buồn này, hoặc là khi bạn thất tình hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, cũng cũng có nha. Trời ơi, thất tình thì, à, nhạc của Tay chị Loan, a, cả một kho luôn, chỉ cần lựa một cái, a, bài đúng tình huống xong rồi, gọi là, nghe đi nghe lại để khi nào bớt buồn thì thôi. <chuckles> Kiểu, muốn có tình huống nào cũng có. <laughs> Ừm.
À. <chuckles> À. <chuckles> Đã nha, đã nha! Ừ, thế nhưng mà khi mà bạn, kiểu, bạn, à, trong những cái tình huống mà, kiểu, khó khăn như thế thì khi mà nghe nhạc thì, ờ, tầm khoảng, ơ

Ừm, hóa ra là thế, vậy cũng rất là hay đấy chứ, bài này cũng chắc là một bài tủ của bạn, đúng không? Nào là nghe những lúc mà làm việc, à, rồi đi chơi này, mà đến lúc nghe như thế thì, ừm, chắc là khám phá được rất là nhiều cái, à, phần tối của bản thân, đúng không? Ừm, những cái phần mà chưa bao giờ chạm được. <laughs>
Đúng rồi. Cũng bài tủ. Đúng rồi, đúng rồi, ai cũng có những cái phần tối mà, <chuckles> a, ca sĩ nổi tiếng còn có mà.
Chính xác, chính xác. Ờ, thế thì không biết là có cái bài hát nào ấy, mà bạn nghe xong mà bạn, ờ, ờ, kiểu, ờm, đầu tiên là cảm cảm thấy không ấn tượng lắm, a, nhưng mà tự nhiên nghe đi nghe lại thì cảm thấy hay, và sau khi nghe lại thì bạn cảm thấy là, ờ, bản thân bạn là tìm thì, ờ, có thể là hiểu bản thân hơn, hiểu ra những cái khía cạnh mới mẻ của bản thân không? Có cái bài hát nào như thế không?
Ừm, ừm. Ừm. Cũng có nha, kiểu gần nhất á thì có cái bài hát mà, kiểu, ban đầu là bạn mình nó mở cho mình nghe thôi, mình cũng hông có ấn tượng lắm, vậy mà nó bảo là "Phim này hay lắm, về coi đi nè, phim hay lắm!" Xong cái mình cũng coi, thì đó là cái bài hát của 3 cái cục, ờ, Pixel đang, ơ, gọi là, ờ, leo top trên mạng xếp hạng, đó là bài "Golden" ấy. Ừm.
<laughs> Ờ, hóa ra là thế. Ừm, thế mà khi mà nghe xong thì bạn đã phát hiện ra là bản thân mình có cái khía cạnh nào mới nà?
Ừm, ờ, trong cái bài hát nó có những cái câu rất là hay, dạng như là, ờ, ai cũng sẽ có những cái khiếm khuyết riêng ấy, nó giống nó cũng, gọi là, liên kết với cả cái bộ phim luôn, nhưng mà quan trọng là hãy tỏa sáng theo cái cách, ơ, riêng của chính bản thân ấy, kiểu, ơ, shine bright like a diamond. <laughs>
Ừm. Ồ, sâu sắc nha, <laughs> á, sâu sắc, sâu sắc nha, rất là sâu sắc luôn. Ờ, ờ, chắc là nghe xong là cũng truyền động lực, à, thay đổi rất là nhiều, đúng không? Ừm, ờ, ơ, nói chung là âm nhạc cũng là một bộ nghệ môn nghệ thuật mà không thể thiếu ở trong cuộc sống của con người, giúp cho con người, kiểu, thăng hoa cảm xúc này, rồi con người tìm tòi những cái khía cạnh mới mẻ của bản thân. Ừm, thế thì không biết là ấy, ờ, sau khi mà nghe xong những cái bài hát như thế, thì bạn có giới kiểu, giới thiệu cho một người khác nghe cái bài hát đấy không? Và khi mà giới thiệu thì cái người đó, kiểu, ừm, nghe xong người ta có, ơ, hiểu bản thân của họ hơn không? Hay là người ta có hiểu khám phá ra khía hay khía cạnh nào mới giống như bạn không?
Đúng rồi. Đúng rồi, ừm, ừm, đúng rồi bạn. Ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ừm.